آآ يعني، لأ بُصّ أنا عندي هو أغاني يعني م موسيقى باحبها أنا باح بُص أنا باحب الكئيب يعني اديني في الكئيب تمام، جم جميل، ب باحس إني مجروحة كده. مين في الكئيب، آآ عربي والّا English طيب؟
تمام. الله، الله! مين، مين، مين في الكئيب؟ مين في الكئيب؟ آآ هو هو في الEnglish في حد بيلمس حضرتِك أوي في ال في الكئيب؟
ياه! فايتك والله <chuckles> فايتك و بُصّ هي في الEnglish معظمها بتبقى حاجات Experimental يعني، الأغاني بقي اللي هي مثلًا Tame Impala، آآ Radiohead، عارف عارف بتحس إن أنت خلاص هتقطع شرايينك قريب.
مين؟ مين، مين؟ <chuckles> آه. آه، أوكي. آه أيوه، أيوه، أيوه، أيوه.
فاهم؟ آه بتحس إن أنت ليه ليه أنا هنا؟ فطبعًا باموت فيهم، ربنا يخلّيهم. غير كده برضو <chuckles> يا رب <laughs> أنا اللي ربنا مش هيخلّيني بقى ايديهم <laughs> شوف موضوع الموت <laughs>
آه. آآ ربنا يخلّيهم يا رب. تما <laughs> بالضبط بالضب <laughs> يا جماعة ما تشوفوا لنا حاجة موت يا جم <laughs>
<laughs> الموسيقى ود وصلتنا <laughs>
بالضبط عايزة أنا عايزة أعيط، عندك قتل؟ <laughs>
<giggles> آه.
بالضبط، اتفضلي <chuckles> اتفضلي. العربي بقى مين؟ مين مين بيخلّيكِ برضه تقطعي شرايينِك؟
العربي؟

آه، هتلاقيني كنت بارقُص على الأغاني بردو <laughs> آه.
برضه. <laughs> يع طيب خلّيني أسألِك، عشان يمكن أنا برضه بابقى باعاني في الحتّة دي، لمّا بتسمعي الأغاني اللي أنُتِجَت ساعة الثورة دلوقتي، بتحسّي بإيه؟
إمم. آه. آه. باحس والله ب بخوف. <giggles> أصل أنا كنت مرعوبة. <laughs> أيوه. أصل أنا فاكرة كانوا قاعدين يقولوا ثورة ومش ثورة وأنا كنت حتّة بتاعة قد كده، مش مش فاهمة مش فاهمة إيه اللي بيحصل ويقولوا لي: "يلّا ه هيروحوا وينزلوا الثورة،" وأنا طبعًا شايفة الأخبار الناس بتموت وكده، ف آمم، <tsk> ف فبصراحة بت بت بترجّعني لmemories كنت بابقى خايفة فيها يعني شوية، إمم. بس وبعدين حتّى كمان في حد من قرايبنا كان مات وقتها <clears throat> ف
بمعنى <chuckles> بمعنى، أنا حاسس بمُصيبة جاية لي. تمام. أيوه. أها. أها. طَب أها. إمم. آه. البقاء الله.
الله يخلّيك. أنت بتحس بإيه بقى بأغاني الثورة؟
بس؟ آه أنا باحس بإحباط.
آه.

إحباط قميئ <chuckles> لأن يعني ال الفترة دي كلها كان كلّنا عندنا إحساس اللي هو البلد بلدنا بلدنا <chuckles> والجو الح
<giggles> امم آه كنا مبتهجين وحاسين إن في أمل. <chuckles>
جدًا، جدًا جد بالرغم من إن قولوا لأمي ما تزعليش، بس إحنا كلنا كنا حاسين إن إحنا لأ البلد بلدنا جدًا وفجأة اكتشفنا إن هو لأ البلد ولا بلدنا ولا بتاع يا جماعة عادي. <chuckles> عادي ما فيش أي حاجة اتغيرت، يا جماعة أنتم بس اللي موهومين بس يا حبايبي عادي. <chuckles>
آه. آه، آه. مش بلدنا ولا ح صح. <chuckles> آه، للأسف. آه. آه أنت في أغنية هي في أغنية عن الوهم باين.
ليه كده؟ <laughs> يع <laughs> يعني لو حضرتِك كان نفسِك تت يعني نتكلم عن الموت، كنا بنتكلم عن الموت. أنا ما <laughs> يعني طيب <chuckles> خلينا نحاول نرجع لصُلب الموضوع. <chuckles> صح <chuckles> الmanipulation الجميل ده <chuckles> دِحلاب. <chuckles>
<giggles> كان هيبقى أسهل صح؟ <laughs> بدل ما ألفّفك وأرجّعك برضه <laughs> تبع ال الmanipulation هاه؟ <giggles> تلاعب <giggles> حسّستَك بالأمان، حسّستَك إن إحنا في topic أمان. <chuckles> خلّيتك ترتاح بقى تمام ما فيش أي حاجة. <chuckles>
<chuckles> <laughs> وسحبتيه، بالضبط. <laughs> صح، صح، صح، صح وهوب! <giggles>
<laughs> وصلنا للثورة وبرضه والشهدا و <laughs>
<laughs> صح، صح، آه، صح. طيب خلينا نقول مثلًا يومِك الطبيعي، بتبدئي مثلًا يومِك بأغاني شكلها عامل إزاي؟
امم. أيوه. آه. كئيبة <giggles>
لا هول ولا جوة إلا بالله العلي العظيم <chuckles>
<chuckles> بُص بصراحة، آآ يعني بتختلف على حسب أنا صاحية عاملة إزاي، يعني هل أنا صاحية المود بتاعي تمام، والّا المود بتاعي low energy كده وما فيش طاقة وبتاع ف فده بي بيختلف، بس أنا كده كده يعني أول حاجة باعملها في يومي هو بجد الأغاني. خصوصًا إن أنا مثلًا باصحى بانزل على الشغل فب باتمشى حبة حلوين كده، فلازم طول المشي ده وطول السكة بتاعتي أنا أنا باسمع أغاني بس. وبجد بتحدد أ باحب باحب الحاجات ال يعني أكتر حاجة باحبها الindie ال مش هندي، indie، ماشي؟ <laughs> عشان على طول
أها. <chuckles> تمام. أوكي. آه. آه. تمام. أوكي. تمام. إهم. حلو، بتصطبحي بإيه بقى؟ اهم. أها. أيوه. <laughs> لا ما أنا مش أنا مش من بلاد ما وراء الجاموسة، لأ. <chuckles> موجود موجود <laughs> تمام حلو الindie وإيه تا <laughs> مش الهندي، <chuckles> مش عاوزين غباوة. <chuckles> اتفضل اتفضل اتفضلي.
<chuckles> الحمد لله <laughs> <chuckles> مش الهندي، هاه؟ <laughs> أصل على طول بيتقال لي الجملة دي، "هندي؟! بتسمعي إيه هندي؟" <laughs>
لا. لا، لا، لا، لا. لأ، اتفضلي حضرتِك كملي. <laughs>
الله يخليك <giggles> هندي وتركي و <chuckles>
تمام indie وإيه ت وإيه تاني؟ اتفضلي. <chuckles> اتفض اتفضلي، ماشي indie وإيه تاني؟ ه هل هل مودِك بيجيبِك لفيروز والّا م مش جاي خالص؟
حاضر. آمم بتحصل قليل أوي يعني، بتحصل بس بس أنا باحب الحاجات الهادية في ال في المطلق يعني، وباحب الحاجات ال الإيه يا رب؟
تمام. تمام.